Anladım, yani, o noktada belki, hani, bu istemelerde de Türk kahvesi geliyor ya, hani, orada, işte, damadın dahi içmediği telveyi denemesi de onun için değişik bir
Hı hı. <chuckles> Ger gerçekten. Bizde bir Türk arkadaşım da öyle dedi: "Bundan çok iyi damat olur bizim Türkiye'ye." dedi. "Bizim kızlar bunu alırlar." dedi. Ya gerçekten, hani, eee, demek ki aklımız bir çalışıyor. Bir de, hani, hiç birinin yüzü ekşir, bir şey olur falan. Tamam, sonuçta şekerli kahve içiyorsun ama dibindeki telve acı. "Yo, valla yok, yutuverdim falan." diyor, yani. "Hiçbir şey olmadı." diyor. Dedim, "İyi, af afiyet olsun artık, içmişsin, yani. Güzel bir deneyim oldu." Bir de söylemesek ona garip gelmiyor. O sanmış ki, diyor ki, "Niye?" diyor. "Normal latteyi de bitirmiyor muyuz, hani?" diyor. "Dibinde köpük kalsa da onu içmiyor muyuz?" diyor. "İçiyoruz." diyor. "Ben de öyle." Şimdi böyle düşününce de mantıklı. Hayır da diyemedim çocuğa yani, "Yanlış düşünüyorsun." da diyemedim.
<chuckles> Hı hı. Doğru. <chuckles> Hıı. Anladım. Hıı. Bir de sana şeyi de sormak istiyorum, bu arada. Bu telveden bahsettin ya Türk kahvesi. Şimdi bu, eee, işte, bis vardır işte Türkiye'de. İşte, Türk kahvesinin ardından böyle, eee, fincanın altındaki tabak da beyaz olur. İşte, bir fincan bir anda ters döner, hani, böyle konuşurken. <chuckles> Şimdi bu, uuu, kültürü de aslında orada hiç gösterdi mi denediniz mi onu yoksa biraz daha Türkiye'de mi kaldı? Hıı.
Tabii. Hı hı. Aynen en sevdiğim, en sevdiğim. <chuckles> Evet, denemez olur muyum? Yok, yok, Türkiye'de kalmadı. Benim en sevdiğim şeylerden biri. Annem küçükken bana çok kızardı. İşte "Yok yapma, yok gelirler, yok bilmem ne." falan filan. Günah, böyle sürekli bana söylerdi. Ben de hiç dinlemezdim, hiç kulak asmazdım. Yurt dışına geldiğimde de zaten bunu bilen bir arkadaşım vardı. Duymuş daha önceden Türkiye'de, hani, kahve sonrası böyle bir fal bakıldığını falan. Öyle birkaç bir şey sallamıştım ama böyle çok random şeyler. Zaten herkesin hayatını biliyorsun, yani. Çok yakını buradaki yakın arkadaşlarım. İşte, şey falan diyorum, "3 vakte kadar biri gelecek gibi." Ama şey, benim 3 vakte kadarı, eee, Fransızca'da 3 vakte kadar diye bir şey yok, yani. Ben şey diyorum, "3 yıla kadar ya da 3 aya kadar." falan, böyle. "3 aya kadar biriyle tanışacaksın." falan diyorum, böyle. Sonra bir arkadaşım tanıştı gerçekten. Bana şey diyor: "Türklerin gücü görüşü bir başkaymış." falan diye inandılar. Dedim ki, "Yok öyle bir şey ya, benim hiçbir şeyim yok." O çocuk sonradan bana çok fal baktırdı, falan. Dedim ki, "Ben gerçekten sallıyorum, hiçbir şey bildiğim yok, yani." İşte şey diyor, "Belki diyor, anneannenin, dedenin eli falan değmiştir. Böyle falcı anneannem falan var." Dedim, "Yok öyle biri benim." <chuckles> Böyle tatlı ve komik bir anımız da olmuştu, yani.
Evet. Hı hı. <chuckles> Evet. Doğal olarak. Hıı. <chuckles> Hıı. <chuckles>